Ah là là! Ouais, mince! Eh, c'est bien cette technique des toilettes gratuites et payantes, parce que du coup, heu, quand tu as pas envie d'attendre, bah, ça fait un peu de sous, heu, <chuckles> Il y a les toilettes g ouais.
Alors, c'était Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Moi, je sais pas pourquoi ils avaient les les toilettes gratuites et les toilettes payantes. Je je sais pas la di je je je sais pas la différence, peut-être que les toilettes gratuites parce qu'à l'époque il y avait les toilettes où on s'accrou croupissait, il y avait seulement un trou puis on s'accroupissait et il y avait les toilettes, heu, où il y avait le le bidet, donc heu, peut-être que celles qui était gratuites, heu, c'était celles où on devait s'accroupir là où il y avait seulement le trou, je sais pas.
Ouais! Ouais, ouais. Mmh. Ah oui, à la turque. Ouais, ouais. Ah! Ouais.